Слушай, классно, такой действительно простой супчик. И по сути куриный бульон- это же очень полезно ещё, да, кроме того, что вкусно и ассоциируется с такими, может быть, зимними вечерами.
Мгм. Мгм. Да да да, это тоже ассоциация с детства, когда мама готовила, да, такое сразу же возврат в прошлое: то тебе приготовили, тебя ждали, тебе поставили тарелочку перед тобой, не надо самой там ничего делать.
Мгм. Мгм. А ты подаёшь потом с зеленью или сметаной, или вот чисто вот такие базовые продукты именно?
Я вообще люблю укроп, то есть с куриным бульоном я еще люблю укроп, э, вот, ну и с хлебом, э, я его подсушиваю тоже в этом, м, а, ну, в хлебной, в этой, как она называется?
Мгм. Да, м. М может быть, в тостере? Не знаю, все по-разному. Кто-то в духовке сушит, э, кто-то на сковородочке сушит. Вот без масла бывает.
Ну, где сушат хлеб. Да, тостер, точно, тостер, я ищу слово. Да, на сковородке тоже работает, конечно, и с маслом. Да, с тостером, с маслом, такой он хрустящий, тёплый, и да, а, а тут же появляется ощущение такого домашнего уюта, тепла.
Мгм. Ты тостером пользуешься, да? Мгм. Ну да. Мгм. Ну, тут ещё и запах появляется. Вот этот горячий хлеб, когда в него масло впитывается, да, это так пахнет на всю квартиру, как будто там. Это всего лишь хлеб.
Да. Да да да, это пахнет. <chuckles> Это всех, наверное, это даёт всем желание чё-нибудь покушать. Соседям, наверно, тоже. <chuckles>
Мгм. Ну, может быть, если они своё что-то не приготовили. <laughs>
Ну да, да, да, кстати, да, у нас тоже соседка есть, она, правда, эм, совершенно другую кухню готовит, э, креольскую. И вот очень часто мы прямо поднимаемся по лестнице. То у неё такой запах идёт вкусный из их из их квартиры.
Мгм. Мгм.
М, поэтому я тоже иной раз думаю: "Ой, как как как хочется к ним сразу же пойти на ужин". <chuckles>
Точно. Слушай, а вот что ты делаешь в ситуациях, когда, например, у людей, может быть, ну, м, добрых, хороших, близких, приятных тебе, но всё-таки появляются пищевые ограничения? Ну, скажем, 1 на антибиотиках, он не может вот вино, да, у другого там непереносимость лактозы, он не может сыр. У третьего проблема с глютеном, он, значит, лапшичку не ест. И ты возника как бы оказываешься перед ситуацией, когда все твои вот эти вот любимые, простые такие тёплые блюда, они, э, становятся как бы не универсальными. Вот как ты выходишь из этой ситуации?
Ну да, да. Ну да.